अ, जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
अ, नमस्ते, बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैंने सोचा आपसे थोड़ी फ़िल्मों पे बात कर ली जाए, तो, जैसा कि हम जानते ही हैं फ़िल्मों में काफ़ी लोगों को मतलब ज़्यादातर सभी लोगों को दिलचस्पी होती है, तो अ, ऐसी मतलब कोई अगर फ़िल्म है जो बार-बार देखने का मन करे आपको, तो ऐसी कोई फ़िल्म है आपके विचार में जो अभी आती है एकदम से आपके दिमाग़ में, जिसको आप अभी-भी देख सकते हो?
जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अ, मतलब मेरे दिमाग़ में बहुत सारी फ़िल्में आती हैं, मतलब अ, क्या बताऊँ, जैसे कि कॉमेडी में अगर मैं जाऊँ ना तो जैसे कि ढोल मूवी और गोलमाल, ये 2 ऐसी फ़िल्में हैं, वो मैं कभी भी लगा सकता हूँ और कभी भी देख सकता हूँ और मेरे हॉस्टल के अगर दोस्त साथ में हैं तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगी और शाहरुख़ खान की कोई भी फ़िल्म मैं लगा सकता हूँ म मतलब मैं फ़ैन नहीं हूँ सच बताऊँ तो, लेकिन उसकी जो एक्टिंग है, वो एक्टिंग कहीं न कहीं मुझे प्रभावित करती है, कहीं-कहीं पर वो जिस तरीक़े से हँसता है, अचानक से रोता है, जो एक्सप्रेशन देता है, वो अपनी फ़िल्मों में, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसकी फ़िल्मों में कि देवदास उसकी फ़िल्म मुझे बहुत पसंद है इस मामले में, देवदास में जो उसने काम किया है वो बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही अच्छा क्लास बिल्कुल, तो मैं बहुत सी फ़िल्में हैं और भी हैं, आप बताइए आप है कोई ऐसी फ़िल्म?
जी। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी। <chuckles> हाँ, हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी।